Quindi, cioè, io la la vedo un po' così, nel senso che e e non lo faccio, appunto, d dicevo, per una questione di vulnerabilità. Poi è chiaro che da un lato
Mh-mh.
come dicevo anche prima, sì, ehm, cioè, sia la questione della vulnerabilità e, a volte, anche quella di, ehm, sentirsi, un po' attaccato, anche se magari la la persone non lo fanno, effettivamente, con quell'intento lì, no, però
Mh-mh. Certo. Mh. Con cattiveria, con quell'intento. Sì, sì, sì, assolutamen ma senti, ma allora, mhmm, posso chiederti, uhm, di spiegarmi esattamente, quindi, per te cosa vuol dire vulnerabilità? Cioè, tu cos'è che intendi esattamente? Come ti si intanto, come ti senti? Qual è qual è la, ehm, emozione che associ alla parola vulnerabilità? Okay, giusto per per capire meglio. Ehm, quand'è che ti senti esattamente vulnerabile tu?
Sì, esatto. Mh. Ma guarda, mi sento vulnerabile a volte quando ehm, quando si tratta di di cose per me sono, forse, un un un po' personali da essere condivise con più di, uhm, ta più di poche persone, ecco. Ehm, quindi, ehm, in quel caso lì esatto, cose intime o, comunque, cose per cui ehm, ecco, la vulnerabilità spesso la associo anche un po' all'imbarazzo, capito, perché magari io sono una persona introversa, si tiene un po' le cose per sé, e quindi, ehm, tendo anche per questo motivo, e non solo per quello che ti ho spiegato prima, anche per questo, magari, tendo a, ehm, non non condividere troppo, no, perché poi, ehm, quella volta che, invece, mi capita di condividere quella cosa lì
Mh. Okay. Cose intime, quindi. Okay. Okay, mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì.

Guarda, ehm, sicuramente è un lato mancante, nel senso che io ho sempre frequentato poche persone, poche ragazze, quindi un po' per lo stile di vita che ho io, sai col fatto che magari io mi sveglio la mattina presto, ehm, difficilmente vado a fare serata e la maggior parte delle attività sociali, alla fine, vengono fatte per motivi di lavoro, somma per vari motivi anche di stile di vita, ehm, vengono fatte la sera. Ehm, e quindi sai io u ultimamente, negli ultimi anni, ho provato alcune di queste app di di dating, no, magari ho visto anche qualche persona, però è dura ehm, son cose che son durate poi magari qualche mese, ehm, oppure mh. Esatto un po' superficiali, magari sai ci si sente in chat, no, e io, ehm, mi lamentavo del fatto che, ehm, comunque molti uomini, perché io comunque non sono l'unico, ehm, fanno fatica magari a trovare questo tipo di ehm, a fare a addirittura degli incontri, questo perché: perché magari le ehm, i sono 5 uomini che scrivono alla stessa ragazza, no, e quindi c'è, ehm, una forte competizione; e quindi, a meno che non hai u un profilo perfetto, che non scrivi le cose giuste al momento giusto, ehm, n è difficile spiccare. E in più c'è questo algoritmo, no, queste cose qui. Ec quindi
Mh. Mh-mh, sì. Certo. Mh-mh. Mh-mh-mh. Ho capito. Mh-mh. Mh, superficiali, insomma, un pochino Certo. Mh-mh. Mh-mh. Certo. Assolutamente. Mh. <chuckles> È difficile. Certo, cer Sì, sì, sì, sì. Senti, ma tu hai, mhmm, delle, mhmm, diciamo, mhmm, se mhmm, regole partico regole, mhmm, prendila un po' con le pinze questa parola, particolari per decidere cosa condividere e con chi, cioè in maniera da, uhm, diciamo proteggere un po' la tua vulnerabilità? Ci sono ad esempio delle maniere diverse, no, che hai di affrontare argomenti personali, magari con la famiglia, piuttosto che con gli amici stretti, uhm, piuttosto che al lavoro, per esempio. Ci sono modi diversi immagino, no, di condividere una cosa personale e rendersi vulnerabili.
e Sì. Mh.